Heu, bah, je préfère, heu, garder ça de façon un petit peu confidentielle <chuckles> pour respecter, heu, pour respecter leur travail. Mais c'était 5 ans de travail quand même avant et puis après, la participation aux jeux et puis heu donc tout ça, c'était vraiment heu enfin, la conclusion, c'était une joie incroyable parce que, comme tu disais, une sorte d'accomplissement. Heu, on a dépassé l'objectif et moi, j'ai été, heu, très, très dure avec eux aussi. J'étais très exigeante, heu mais quand j'ai vu les résultats, heu, j'étais hyper fière, bah, de mon travail mais hyper fière de voir qu'ils avaient pris aussi, tu sais, tous les conseils et qu'ils avaient accepté de sortir de leur zone de confort et tout ça. Donc ça, c'était incroyable et après, heu, bon, toute cet aspect des Jeux, heu, en France, bon, heu, quand tu es dans le sport, heu, je pense que c'est un des trucs, heu, qui fait un petit peu rêver et juste, heu, je regardais ce matin sur, heu, sur Insta, hem, les stories de l'an dernier, en fait, les archives et c'est vrai que de revoir toutes les stories de bah, de la série d'ouverture, heu, tu vois, ça m'a vachement émue. Donc heu, donc c'est marrant, heu ouais, c'est ça et puis, de me rappeler, bah, de ces bons moments, heu, de de ouais, ouais, ouais, c'était, heu, c'était quelque chose, heu, d'incroyable.
Ah. OK, OK. OK. Ouais. Ouais, voilà. Exa Mmh mh. Ouais. J'ai compris. Mmh mh. <clears throat> Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est Ouais. Mmh mmh. C'est clair. De le revoir, heu, 1 an après. Incroyable. Mais ma ma question m m ma question, là, qui me vient en tête, c'est que boh, tu m'as dit que tu enfin, que tu as fait les enfin, tu as fait le défilé paralympique avec une équipe et que tu avais aussi un athlète. Mais heu, ça bah alors, en pou con concrètement, tu préfères alors, heu, enfin, c'est quoi qui te donne le plus de joie? C'est on va dire, le sport, heu, de manière, heu enfin jouer enfin, une équipe? Ou alors plus, heu, on va dire, heu, personnel, le solo? C'est-à-dire une personne que tu vas forcément, heu, entraîner ou alors plus une équipe, un effet de groupe, un collectif?
Ouais. Alors, moi, je préfère travailler avec les groupes, avec les équipes parce que je trouve que, du coup, il y a du travail individuel et collectif et je trouve que la force du groupe, elle est hyper intéressante. Heu donc ça, c'est ce qui, moi, me stimule le plus. Mais heu, j'ai un athlète que j'ai accompagné aux Jeux Olympiques, hem, heu, à Tokyo et à Paris. Heu, le sportif fait 2 médailles, 1 de bronze et 1 d'argent. Heu, forcément, heu, je suis très heureuse aussi de ce résultat, tu vois? Enfin, c'est aussi quelque chose de très chouette mais au quotidien, c'est vrai que travailler avec une équipe, heu, moi, c'est ce qui me plaît le plus.
OK. OK. OK. OK. OK. OK. Bien ouais.